Bah, en fait, heu, tu vois, effectivement, tu as beaucoup de centres d'intérêt dans ta vie, tu as fait énormément de choses. Et justement, est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui bon, voilà, tu es posée, heu et du coup, tu as fait tellement de choses et il y a tellement de choses qui t'intéressent que, au final, heu, tu crois pas que tu t'éparpilles et que c'est pour ça que tu ne sais plus, heu, ben heu, qui tu es, heu, ce que tu veux eux, dans dans quelle direction diriger, tu vois? Je pense que tu en as plein la tête, tu crois pas? Et que c'est pour ça que tu arrives pas à, bah, à enclencher pour, heu et et de et de trancher pour te dire: «Bah voilà, ça ça me plaît, je vais partir là-dedans». Tu crois pas?
Oui. Tout à fait. C'est pour ça quand l'idée de ouais. Est-ce non, mais en même temps, j'ai il y pas une voix passe au-dessus de l'autre. Et du coup, heu, j'ai oublié de parler que j'étais aussi, heu, passionnée des algues, dans leur globalité. Voilà, c'est un truc qui me passionne aussi, qui pourrait se décliner de façon, heu, ben, commerciale, qui pourrait se décliner de façon naturopathique. Mais aujourd'hui, je je cherche un peu là-dedans parce que je me dis que c'est vraiment un secteur qui est qui est, ben, qui m'intéresse, qui est lié à la nature
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Qui est porteur. Mmh mh.
quelque chose de très important pour moi, je fais aussi de la permaculture, j'ai oublié de le dire. <laughs> Ouais, donc c'est tout ça, en fait: nature, santé, heu
Ah, aussi! <laughs> Ouais, ouais. Tu dors de temps en temps quand même? Rassure-moi. <laughs> Ah bon, ça va.
Oui oui, j'y arrive, oui oui. Nature, santé, exportation, Japon. Tu vois, moi, qui cherche un truc qui arriverait à à croiser tout ça. Un peu de musique, c'est bien aussi, mais bon, si j'en fais juste en dilettante, c'est pas grave. Ça, je peux je peux je suis pas obligée de remonter sur scène. Et pour le et pour le reporter télé, ben, c'est pareil, je suis peut-être pas obligée non plus, quoi. <chuckles> Pour le reste, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien trouver un petit peu de tout ça dans dans ma future activité.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Et pourquoi, heu, tu n'essaies pas de, bah, je sais pas après si tu as un grand réseau ou pas, mais, bah, essayer d'en parler autour de toi et puis, peut-être, de te rendre, heu, dans une chambre de commerce, tu vois? Pour, heu, ben, exposer ton projet, puis peut-être qu'on pourrait te donner des pistes, tu vois? Pour heu, pour avancer, des contacts, heu heu parce qu'en plus, heu, bah, comme, heu, d'après ce que j'ai compris, tu tu as passé pas mal de temps au Japon. Heu, est-ce que tu as gardé des contacts là-bas?
Mmh mh. Ouais.